うーん。
なんか、で、だって、「I feel sorry for you」みたいな感じで言われて、ほんとに私が悪いからっていうよりも、いや、あなたがこうね、そういう状況になったことを同情するわみたいな形で、なんか言われてることの方が多いような気がする。ぐっと、気のせいかな？
うんうんうん。 うんうんうんうん。 はい。 あ、なるほど。
うーん、なんかほんとにあなたが悪いと思ってないよねみたいな、ただ私が落ち込んでるから、それに対して同情してくれてるだけなんじゃないのみたいな。
ああ。 うーん、なるほど。
だから日本人からしたら、いや、それは謝ってるうちに入んないんじゃないのみたいなっていうふうに思えるんですよね。
うーん、なるほど。ああ、それはあるかもしれないですね。
うーん。
うん。分かります。なんかそういうあの、ばアメリカはね、やっぱその、自己防衛っていうその、法律でね、守られているので、その、ミランダライツってあるじゃないですか。まあ、それがすごい関係してる、つ思いますよ。やっぱその、事故っても、自己責負えないので、すぐには謝ってはいけないっていう感覚、それは、え、あの、うん。やっぱ法律にかかってくるので、それは自分のライツとして、はい。うん、そういう多分生き方だと思うので、わすごくわいおっしゃってることは分かります。
<sniffs> うんうん、うん。 そうそうそう。 うーん。 はい。 ありますね。 うーん。 はい。 うん。そうですね、なんか逆にだから日本だと、もしカスタマーサービスに連絡して、なんかクレームゆって、第一声まず向こうが申し訳ありませんでしたってゆわなければ、もう、ね、お客さんガンガン怒りますよね、ほんとに。あのとりあえず謝ってよみたいな。
はい。 うん。 うん。 いや、こ <chuckles> そそうですね、アメリカ人も怒りますけど、アメリカ人のは怖いですけど、怒る時は。
うん、で。
の、あ、そうですね、国関係なしに怖いですけど、そうですね、その、カスタマーサービスの日本の方がすぐ、ね、あやま
うん。 謝って、日本はとりあえず、まず、まず謝ってくれますよね。で、それからあの詳しくお聞きしますみたいな感じで聞かれるけど、第一声まず謝ってくれる。でもアメリカの場合は謝る前に先にあなたこうしましたか、ああしましたかみたいな感じで、私たちはこうしてるんですけどみたいな、なんかまずそれをうんちくをまず聞かされるような、なんか気がするんですよ。
くれるのかな？うん。 そうですね。 うん。 うん。 うん。 うん、そうですね。 だから、その。 あの、仕事を抜きにして、プライベートでも謝るってことはなかなかそのアメリカ人、この文化ではすごくやっぱ自分の責任を認めるっていう行為は、ほんとに、なうん、なるべく避けたい。
うん。 な うん。

まあ、ね、あと、いつ必ずしもこれがいつでも正しいとは私も思わないですけど。
はい。いや、あ、す素敵。
うーん。 まあ、でもこういう考え方、おそらくアメリカにはないと思いますね。
そうですよね。うん。
うーん。
ああ、いや、日本そうでしょうね。 でも謝ったん、ありますか？でもアメリカ人でこういう
うーん、<tsk> そうですね、なんかアメリカ人と話する時は日本人以上に、その分かりやすく話そうと一応心がけてはいるんですよ。だから日本人同士だったら「別にみなまで言わなくても分かるでしょう」みたいな、その、ね、日本って阿吽の呼吸ってい言うじゃないですか。あの別に言い過ぎなくても、ある程度なんとなくね「ね、分かるよね」みたいな感じで会話成り立っちゃうじゃないですか。でもアメリカ人と話する時って、それ言っても「何それ意味わかんない」で終わっちゃうから、こう全部はっきり言わないとダメなんですよね。
うん。 うん。 うん。 はいはいはい。ああ、素晴らしい。うん。 うーん。 そうですね。 はい。 うん。 うーん、うんうんうんうん。 うん。ああ、ありあ、まあそうですね。
そういうめん面倒くささっていうのはあるんですけど。
はいはい。言わないと誤解されることも多いですもんね。うーん。
多い。うん。だ逆にはっきり言っちゃうから、あのそういう意味で、あの、ん、ごめんね、今のちょっとあのい言い過ぎだったかもしれないけどって全部はっきり言っちゃうから。
うん、うん。 はい。 ああ、そうですね、それ。はいはいはい。
うん、す逆に謝ること少ないような気がする。<chuckles> なんかこっちがはっきり言う分、向こうもはっきり言ってくるし。
ああ。うん。

乗客者全員リテインされてるって言って、そういう嘘をついたんですよ、テキストで。
ああ、はあはあ。
うん。それを信じてしまって、彼女は。
あらら。
で、彼女が、彼女の家族に連絡したんですね。僕の友達が、こういう状況になってるって、誰か知らない？みたいな。
はい。 はい。 はい。
<chuckles> それで、それで、そう、待っててって、今友達なんか、す家族に連絡してるからって、ソリューションを見つけるから、みたいな形で言われて。で「ああ、ごめんごめん。冗談冗談」って言って、もう遅かった。それで、まあ、すごい怒ってしまったんですね。うんうん。
はい。はい。 はい。 はい。 うーん。まあね、それはどちらかというと、あまりこう、冗談としては言うう、トピックスではないような気がする。<laughs>
うん。 うん。 とう、そう。<chuckles> いや、僕は、そうそう、いつもね、彼女、そういうことを聞いてくるので、あの、大丈夫だよって
はい。
言ってるんです。か、その、その前にもなんか、色々何回かあったんですね。
はい。
そういうストーリーっていうか、まあ、帰る前ですけど。色々心配してくれて、連絡くれてたので。
はい。はい。はい。
そう、すまあ、それはほんとに、ひどい冗談だと思って、あ、ごめんなさいって謝りましたね。
うーん、うんうん。はい。 なるほど。ま、でも謝った後、彼女は、うん、分かったってちゃんとね、素直に許してくださったんですかね？
うーん。 うん。 いや、すぐには許してくれなすね。あの、結構激しいアメリカ人なんで、F ワード、結構いっぱい使ってましたね。
あ、そそんな。 ああ「本気で心配したのに、何考えてるの」みたいな感じですね、そしたら。
うん。 いや、そういうタイプでもないんで。なんだろうな、<laughs> なんだろう、本気で心配したっていうか、だ、自分が傷ついたんかことに関して、怒ってたっていうか。な、すごい若い子なんで、はい。
ああ、そうや。<chuckles> ああ。あ、そうそうなんですね。ああ、なるほど、うーん。
そうですね。それそれかな。